Also wir persönlich, wir hatten am Anfang ziemlich diese Probleme, um beispielsweise so den Kontakt weiterhin irgendwie aufrechtzuerhalten. Im es war Umzug dazwischen, es war 'n Jobwechsel dazwischen, ähm, die Interessen haben sich 'n bisschen gewandelt. Aber das, äh, Wichtigste, was wirklich, <chuckles> was ich auch persönlich immer sage, ist, äh, 'ne wahre Freundschaft hat, äh, keinen Kilometerstand so w oder 'ne Distanz, würde man sagen. Ähm, und da helfen wir einfach
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ah ja, okay. <giggles> Ja. Ja, wahre also, du sagst nämlich so, 'ne Distanz kann 'ne gute Freundschaft so nicht einfach, äh, zerbröseln oder zerlegen quasi, das ist so äh, quasi so 'ne feste Bindung, ähm, oder sehe ich das so richtig? So mhm. Mhm. <laughs>
Ja. Ja, genau, genau. Also das ist schon ziemlich <laughs> 'ne gute Bindung. Die hält einen auch über mehrere hundert Kilometer voneinander entfernt, äh, gut zusammen. Aber es ist sehr wichtig, die auch zu pflegen. Also, das bedeutet, wir machen, ähm, keine Ahnung, Nachrichten miteinander schicken, dann Anrufe, kurze Sprachnachrichten, dann besch
Okay, ja. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Trefft ihr euch dann auch noch so regelmäßig oder?
Ja, m pff äh, ist 'n bisschen schwieriger, aber wenn man irgendwie mal die Zeit findet, dann auch gerne mal irgendwie am Wochenende oder so. Ist nur dann immer schade.
Weniger. Mhm. Kann man sagen, dass die Distanz euch so 'n bisschen doch ein bisschen, äh getrennt hat oder, äh, so die Di di Distanz so 'n 'n ja, so 'n gewisser Grund war, äh, dass ihr sagt: „Ne, äh, ist jetzt nicht s ihr seid jetzt nicht mehr so dicke oder tut das keinem keinen ab oder wie ist das?
Ja, also grundsätzlich ist es so, dass wir immer noch ziemlich dicke sind, aber wie du schon gemeint hast, ist es ziemlich schwer, so etwas wirklich lebendig zu halten, weil ja, lebendig ist wäre halt zum für mich zum Beispiel, wenn man sich auch aktiv sieht und die Mimik und die Gestik und einfach so diese- <chuckles> so wie kitschig es sich auch anhört- diese Aura einfach merkt. Und das ist natürlich auf so 'ne Distanz ganz schön schwer.
Mhm. Mhm. Okay. Ah. Ja. Mhm. Mhm. Okay. Das ist spannend. Ja. Ja. Okay. Ja, gibt's da so 'n Ersatz, den du dir da geholt hast oder oder gibt's da was, wo äh, weil die dieses dieses äh, diese Nähe, die hast du ja jetzt so nicht mehr, habe ich jetzt das so so richtig verstanden? Oder hast du <giggles> da irgendwie jetzt andere Bekanntschaften, wo du das so mit der, äh mit diesem mit dieser Freundschaft so vergleichen kannst, auch diese Lebendigkeit? <chuckles>
<giggles>